Bueno, la verdad es que, <chuckles> como te mencionaba, ¿no? Eh, el empuje fue justamente esto del fútbol y mi el partido. Pero fue todo muy Ay, ¿cómo decirlo? Ahora sí que a las carreras. Apliqué la de que, pues, ya compré esto, ya compré, ya compré esto, pues, ahora sí que Dios proveerá, ¿no? <chuckles> Entonces, eh, bueno, al inicio, eh, yo es Yo ten- Yo era una persona bastante tranquila o que le gustaba como fluir en el viaje, y por esa misma situación, am, creo que no me estuve preparando, sino hasta que faltaba como un día y medio o un día para yo también irme a <laughs> al viaje. Entonces, este, fue de que del de la nada, pues, ya mi familia decirme, oye, ¿qué no te vas mañana? Y yo de que, oh, ¿de de veras?, e entonces a empezar a guardar todo, pero con prisa, este, no saber dónde dejaba mis cosas, este, esa ropa que quería usar, que quizá no estuviera limpia, lavarla en ese momento, la verdad es que fue todo un una situación.
Ajá. Okey. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> Okey. Guau. Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? <chuckles> Guau. <laughs> No, pues sí, s Definitiva Es que era tu primera vez, eh, de Había justificación por ahí, ¿no? ¿Y y qué tal? O sea, en el viaje fuiste ¿En qué te fuiste? ¿En carro particular, en camión? ¿Cómo fue esta situación?
No. Eh, la verdad es que me animé y me compré un vuelo, entonces, este, pues, también era esta parte de llegar con con antelación, ¿no? a <chuckles> al aeropuerto y no, fue todo un caso. Como te mencionaba, por hacer las cosas a último minuto, fue ya tener todo listo y guardar mi maleta, pero era dormirme tarde cuando mi vuelo salía muy temprano, entonces, fue dormir rápido, levantarme ahora sí que de da contra mi voluntad, definitivamente, y y pues ahora sí que dirigirme al aeropuerto, pues ahora sí que todo lo que conlleva, que es esta parte de los filtros, am, pues la sala de espera en lo que llega tu vuelo, y volar. Y la verdad es que en todo ese momento quizá no me sentía tan tan extraño, porque era más el cansancio que tenía encima que que la misma emoción. Claro. Pero ya cuando bajamos a ahora sí que a la ciudad de Monterrey, al aeropuerto, creo que ahí ya fue cuando me di cuenta de que había hecho algo que
Ay, sí. ¡Ay! <laughs> Sí, claro. Por Sí, claro. No había tiempo de pensar en eso. Ajá. <laughs>
que quizá en ese momento no me sentía tan preparado para hacerlo, pero que ya lo había realizado. Entonces, pues no quedaba de otra más que, pues, avanzar.